Sim, são melhores claro que tem uns, também, assim, de baixo orçamento, né, que eu não tenho muita coisa boa, mas o último que eu assisti, que eu amei, era muito bom, os efeitos efeitos especiais eram ótimos, e vale muito a pena. E, isso, eu gosto de assistir porque é uma coisa assim completa
Uhum. Não. Olha. E tem tanta opção assim?
Tem, tem muita opção. Muita mesmo. É como se fosse coisas normais, assim, os filmes não têm gêneros normais? Tem romance, tem comédia, tem terror, tem fi ficção científica, tem tudo. É a mesma coisa com os doramas. As séries também, tem tudo isso, tem séries de terror, tem sé É, a gente, geralmente, assim, no no Brasil, em português, fala "dorama" como uma coisa mais abrangente de todos os dramas, porque não tem só os dramas coreanos, também tem chinês, tem japonês, tem tailandês, tem de vários países, entendeu.
Uau. Sim. Uhum. Qual o nome? "Dora Dorama"? Se for asiático, é dorama?
É, geralmente a gente chama de "dorama". E aí, dependendo, tem de todos os gêneros, igual qualquer, assim, coisa ocidental.
Ah. E o quê que te e o quê que tem qual a qual é a "pitada de tempero", num dorama, que te cativa mais do que um drama ocidental?
Olha, eu
Não é uma crítica, é uma curiosidade natural, por quê? Porque você cresceu exposta ao à produção cinematográfica do ocidente.
Sim. Sim, sim.
E ultimamente se você está preferindo a do oriente.
Sim, muito mais. Pu olha, eu acho que é porque no nos é porque eu assisto mais de romance, sabe. E nos orien nos ocidentais, é uma coisa assim muito rápida. Eh, no 1º episódio eles já estão se beijando, no 2º já estão namorando e é isso e aquilo e, no 3º já terminou, aí voltou, sabe. É uma coisa, assim, muito rápida.
Qual é o tempero? Uhum. E você não concorda. Essa essa moça deveria ser mais difícil, né.
Pois é, <chuckles> então
E as mocinhas orientais são mais difíceis, são mais "mocinhas" mesmo?
No olha, no dorama pelo menos é, na vida real eu não sei, né, porque também não deixa de ser uma ficção.
Não não, mas é, mas, eh eh, sobre o o mundo cinematográfico, mesmo.
<laughs>
Existe. Existe mesmo aquela aquele clichê de que as meninas orientais são são mais tranquilas, mais obedientes, mais singelas.
É. Sim.